Вы знаете, м, вот у меня был такой случай щас, эм, наш разговор мне напомнил это. А, я был в Греции, м, это было где-то середины 90-х, и я, в общем-то, можно сказать, был ребёнком, но я знал точно, что из Греции в то время нельзя уехать без покупки шубы.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Мгм. Так, было такое дело. Мгм.
М. Ну вот был такой момент, да. Шуба мне была не нужна, но из-за того, что я был, м, ну такой как бы человек, понимающий в тот момент рынок. Я понимал, что нужно взять шубы лучше много и продать у себя. Купить в Греции, продать дома.
Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Да, мгм, мгм. Прекрасно. Мгм мгм.
Но меня подготовили, что приходишь в магазин, что бы ты ни услышал, а я ж ничего не понимаю в шубах, скажи мне, что ее цена 100 долларов или 1000, и для меня это будет одинаково непонятно. Но я знал, что торговаться надо в 2 раза, а то и в 3 от первоначальной. Вот, и с с этой именно тактикой я зашел в магазин. Я провел там, наверное, 4-5 часов в этом магазине. Я ушел оттуда, сейчас не могу точно вспомнить, но, скажем, с 3 или с 5 шубами. И действительно, эм, цены были понижены вот в те самые 3 или в 4 раза. Ну то есть то есть, если это перевести на цифры, то, например, э, что ст что могло тогда? Ну, к примеру, я говорю, стоит 100 долларов, я купил за 25, за 30.
Мгм. Да. Естественно естественно. Мгм. Мгм. Да, да. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, да. Мгм. Мгм мгм. Да, да. Я понимаю, я математику учил. <laughs> Мгм.
Вот, манипуляция моя была одинакова. Как тока мне говорили новую пониженную цену, я уже уходил. Да. Я уходил. Я уходил, я показывал всем своим видом, что я даже не собираюсь это обсуждать дальше. Цена падала, падала, падала, и вот я добился своего, то есть это был колоссальный результат, если, эм, думать про, э, изначальную стоимость относительно то, за сколько я смог купить.
Мгм. Ну да. Мгм. Вы вставали, и уходили. <laughs> Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Да, да, мгм. Ну, в этом смысле, да, это гл главный инструментарий, чтобы не обесценивать самого продавца, надо вставать и уходить, н н не ориентироваться на свою маленькую цену, то есть не предлагать свою, а просто реагировать на его понижение.
<laughs> Вот это то, что я
Ка как стратегия она мне известна. Да.
Да, но видите, опять я понимаю прекрасно вас как человека, который говорит: "Я это не люблю", или "Это для меня неприемлемо", например. Да. Или: "Я- это фанатик этого, то есть я попал в свою среду", в том самом случае.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да да, это здорово здорово. Мгм. Да. Просто есть люди, которым нравится. Просто в какой-то момент, там например, я по себе, если судить, то есть, например, я себя всё время оценивал очень дёшево, ну, по сравнению с с другими людьми, и у меня была проблема, и особенно, э, когда ра общаешься, я просто как юристом работал, и люди обычно на том конце провода, они как раз коммерсанты, они всё время пытаются кого-то обмануть, ну, и в принципе, как они со мной и встречаются, потому что когда пытались обмануть или пытаются обмануть. Вот. И я тогда делал всё очень просто, я называл цену, которая в разы превышает стоимость моих услуг, и говорил, что это аванс.
Да. Мгм. Да. Так так. Мгм.